Ờ, chào bạn ha. Tại vì gần đây ấy, càng về cuối năm thì cái lượng khối lượng công việc của mình ngày càng nhiều ấy. Nhưng mà càng nhiều công việc thì mình lại, kiểu, bị, ừm, khó tập trung vào để mà việc hoàn thành công việc hơn á. Nên là thực sự là bây giờ nó cũng là một cái vấn đề nó rất là căng thẳng ấy.
Ờ. Ừm, thế à? Cái vấn đề mất tập trung này cũng khá là nhiều người gặp phải đấy. Bạn có thể chia sẻ thêm là bạn đang làm cái công việc gì và khi mà làm cái công việc đấy thì bạn thường là bị mất tập trung bởi cái việc gì vậy ạ?
Ừm. Ừm, cái nghĩ cái việc mà mình bị mất tập trung và khó hoàn thành nhất á, là, chính là cái việc mà mình đang cố gắng để hoàn thành cái dự án cuối năm hôm nay của mình. Ờ, nó là một cái dự án mà, ừm, mình muốn hoàn thành nó trước năm nay để mà, khi mà bắt đầu ra Tết á, thì mình có thể là dùng nó để mình đi ứng tuyển vào những cái công ty mà mình đã, gọi là, đặt mục tiêu là, ờ, là mình có thể được làm việc ở những cái môi trường đấy rồi.
Ừ, ừ. À há. Ờ, đấy là một cái mục tiêu cũng khá là quan trọng, một cái công việc khá là quan trọng mà bạn cần phải hoàn thành nhỉ? Thế không biết là trong cái quá trình mà bạn đang làm cái việc này ấy, thì thường là yếu tố nào khiến cho bạn bị phân tâm nhiều nhất vậy?
Đúng rồi. Ừm. Mình nghĩ cái yếu tố bị phân tâm nhiều nhất, đ đôi khi lại chính xuất phát từ chính bản thân mình ấy. Kiểu, mình không biết là mình có nên làm hay không, bởi vì là thực sự mình hiện tại mình đang cũng có những cái công việc, ờ, ngoài lề. Và những công việc đấy thì, ờ, bọn mình hay bảo là, gọi là, mình bán thời gian để kiếm tiền, có nghĩa là mình bán càng nhiều thời gian thì mình được càng nhiều tiền. Thì mình cứ bị ham công tiếc việc những công việc đấy, bởi vì là khi mình làm cái đấy á thì mình sẽ được trả, mình sẽ được nhìn nhận thấy th cái phần thưởng của mình ngay lập tức. Nên là khi còn cái công còn cái dự án mà mình đang dang dở kia á, thì mình không biết là đến đâu. Và khi mà mình cũng cũng mình cũng chẳng rõ là khi mà mình hoàn thành được cái dự án đấy thì nó cũng có giúp mình để đạt được vào cái vị trí mà mình đang mong muốn hay không nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, đúng thật! Nói chung bạn đang phân vân giữa hai cái công việc. Một cái thì cho ra cái kết quả ngay lập tức thế nhưng mà lại không lâu dài, còn cái kia thì bạn đang rất là muốn hoàn thành để có một cái cơ hội tốt hơn ha. Thế thì cũng có thể nói là khá là bận rộn. Không biết là bạn có dành thời gian cho hai cái công việc này nhiều không? Ví dụ trong một ngày thì bạn dành ra bao nhiêu thời gian để làm cả hai cái công việc này?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, thực sự thì mỗi ngày mình dành chắc đâu khoảng cỡ 8 đến thậm chí là có những hôm mình làm 10 tiếng, để mình hoàn thành cái hai cái đầu mục này. Nhưng mà, ờ, 8-10 tiếng đấy thì nó cũng không phải là, gọi là, liên tục đâu, nó cũng không phải là quá, gọi là, căng thẳng nguyên tầm liên tục đến từng đấy tiếng đâu, bởi vì nó rất là hay bị gián đoạn và cứ mỗi lần gián đoạn như thế ấy thì mình lại khó tập trung lại, khó vào guồng lại để mình có thể tiếp tục làm việc ấy, nên nó mới kéo dài ra thành 8-10 tiếng thôi.
Ừm. À. Ờ, đúng rồi. Ừm, 8-10 tiếng, thế nhưng mà bạn lại còn bị mất tập trung giữa chừng nữa. Thế không biết là bây giờ thì cái mong muốn của bạn hiện tại ấy, là bạn đang muốn, a, tăng cái số lượng thời gian mà mình sử dụng để mà làm, hoàn thành những cái công việc này lên, hay là bạn lại muốn là cái khoảng thời gian này bạn muốn sử dụng làm sao cho nó thật là hợp lý? Kiểu như 8-10 tiếng làm việc liên tục thay vì là mất tập trung?
Ừm. Ừm. Ừm, đương nhiên là mình mong muốn là nếu tốt nhất thì cũng là cái số lượng công việc mình cần phải hoàn thành đấy, thì mình sẽ hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất có thể, và mình có thể tập trung một cách cao độ mà liên tục để không bị gián đoạn, để mà mình có thể hoàn thành s nó sớm nhất và và để mình còn dành thời gian đấy cho những cái hoạt động khác như là giải trí, như là thể dục thể thao, và đôi khi thì mình cũng phải, ờ, quan tâm đến những cái mối quan hệ xung quanh của mình nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cũng khá là nhiều việc khác ngoài lề, ngoài hai cái việc chính này ha. Thế trước giờ ấy thì bạn có phải là một cái người mà dễ mất tập trung không, hay là cái tình trạng này nó cũng chỉ mới diễn ra gần đây thôi?
Đúng. Ừm. Thực ra là mình, ưm, có một cái, kiểu, là mình rất là dễ mất tập trung, mình chỉ thực sự tập trung khi mà nó, gọi là, nước đến chân rồi ấy, thì mới nhảy ấy, đấy. Thì khi mà càng vào những cái thế mà nó bí bách, nó căng thẳng, nó gấp rút như thế thì mình mới có cái sự được tập chô tập trung nó cao độ được, còn lại bình thường thì mình rất là dễ xao nhãng.
Ờ. Ờ. À. Ừm, ôi, cái tình trạng này nghe cũng khá là đáng lo đấy ha. Thế thì đầu tiên để có thể xử lý trước cái vấn đề đấy là khiến cho bạn dễ dàng tập trung hơn vào một cái việc ấy, thì mình sẽ nói đến cái yếu tố về mặt, ờ, môi trường trước nhá. Thì không biết là bạn có thể chia sẻ thêm cho mình là cái môi trường mà hiện tại bạn đang làm việc chẳng hạn, thì nó sẽ trông như thế nào không? Ví dụ như ở cái căn phòng của bạn chẳng hạn thì bạn có thể tả nó cho mình không?
Ừm, thực sự thì sự cái căn phòng của mình thì nó vừa là phòng ngủ, mà cũng là phòng làm việc của mình luôn. Với lại là, à, cái giường của mình với cả cái bàn làm việc của mình thì nó cách nhau chắc chắc tầm khoảng 2, 3 mét thôi, nhưng mà được một cái thì nó cũng khá là kín, có nghĩa là nó, ưm có thể đóng cửa lại thì cũng khó để mà có thể nghe được những những tiếng ở bên ngoài ấy.
Ừm, ừm. À, thế là chủ yếu là cái sự mất tập trung này là diễn ra không phải do yếu tố bên ngoài rồi. Có vẻ là bạn đang tự làm cho bản thân bị mất tập trung đấy. Thế thì với cái môi trường như thế thì nó cũng khá là d hỗ trợ cho cái việc làm cho bạn bị mất tập trung đấy bạn ạ. Nhất là việc phòng làm việc lại ở cùng một cái không gian với phòng ngủ. Đúng là nó khá là tiện thật. Thế nhưng mà bạn lại có thể rất là dễ dàng, ờ, nằm lên giường mỗi khi mà bạn cảm thấy nản, mỗi khi mà bạn cảm thấy mệt với lại cái công việc hiện tại của bạn, đúng không? Bạn có hay nằm lên giường không?
Có thể là như vậy. Ừm. Ừm, thực ra là mình cũng kh khá là thường xuyên nằm ở trên giường, một ngày chắc là ngoài thời gian ngủ ra á. Vì thì ví dụ như bấm điện thoại hay là cái gì đấy lên kế hoạch thì mình sẽ bầu lằm nằm nằm làm, bởi vì mình c hơ cũng, ơ, kiểu, ngồi lâu nhiều thì nó cũng mỏi lưng mà nên là mình cái nhu cầu nằm của mình nó cũng nhiều tương tự luôn.
Ừm. Đúng rồi đấy, đấy chính là cái vấn đề. Bởi vì là giường chỉ là môi trường để ngủ thôi. Nếu mà bạn lẫn lộn giữa hai cái môi trường làm việc và môi trường ngủ vào cùng với nhau, thì lúc này thì não bộ của bạn nó cũng sẽ không phân biệt được. Và làm như thế thì khi mà bạn ở trên giường, bạn sẽ rất là dễ bị buồn ngủ này. Có thể là bạn cứ nhìn thấy cái giường, có thể là bạn cứ đặt người lên giường là bạn sẽ bị cái cảm giác là mệt mỏi, có cái cảm giác chán chường hơn rất là nhiều so với là khi bạn cứ ngồi bạn tập trung vào bàn làm việc. Và với cái vị trí gần như thế thì bạn lại rất là dễ dàng bị dính vào cái thói quen đấy là lên giường. Có thể là kế hoạch nó chỉ là ở trên giường để mà bấm điện thoại, để mà lên kế hoạch, ừm, cho những cái việc khác, nhưng mà lại rất là dễ dàng chuyển thành, như kiểu là, lướt mạng xã hội hay là những cái việc, thói quen tốn thời gian. Thế thì một cái lời khuyên nho nhỏ mà không biết là có phù hợp với bạn không nhưng mà bạn hãy thử làm theo nhá. Đấy là bạn di chuyển cái bàn làm học bàn làm việc của mình, nó ra xa giường nhất có thể. Nếu mà được ấy, thì hãy ra những cái chỗ mà có ánh sáng tự nhiên này, có thể là ra khẳn ngoài hẳn cái phòng đấy luôn. Nếu mà bên ngoài không có cái gì để làm cho bạn sao nhãng thì có thể di chuyển hẳn cái môi trường làm việc ra ngoài phòng. Như thế thì bạn sẽ dễ dàng tập trung hơn, có thể là làm việc ở phòng bếp, phòng khách chẳng hạn, thì bạn thấy là nó có phù hợp với bạn không?
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, thường thì Mình nghĩ cái đấy rất là hù phù hợp nhớ, bởi vì là cái phòng ngủ của mình ấy, nó không có ánh sáng tự nhiên chui vào được luôn. Bởi vì là, ờ, phòng ngủ của mình thì sát vách với một cái phòng ngủ khác của bạn mình và cái phòng ngủ của bạn mình thì nó mới nằm ở cái hướng ban công, thì lúc đấy thì mới có ánh sáng tự nhiên, còn mình ở trong thì không có. Ờ, thì mình nghĩ là cái có thể là tại vì thiếu sáng tự nhiên nên là đôi khi mình sẽ thiếu tập trung hơn, cũng có thể. Nhưng mà có một cái câu chuyện nữa là mình rất là dễ s mình rất là so lo sợ là mình sẽ bị lỡ những cái tin nhắn quan trọng ấy, và cuộc gọi quan trọng ấy. Nên là mình cứ để cái điện thoại ở gần chỗ làm việc của mình để lỡ mà có chuyện gì thì mình có có thể xử lý ngay lập tức được. Nhưng mà mình đôi khi nó lại là phản ứng ngược, bởi vì là, ờ, những cái thông báo, ờ, tạp nham như là của ngân hàng này, hay là của những cái app b như là, ờ, TikTok hay là Shopee đồ ấy, nó nó muốn thông báo cho mình những cái sự kiện của nó thôi, thì tự nhiên nó tinh lên ấy thì mình cũng bị mất tập trung luôn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. À. Ừ. Ừm. Ờ, đúng rồi đấy, điện thoại thì cũng khá là gây phân tâm và bạn đang gặp vấn đề sử dụng điện thoại. Để xử lý cái vấn đề này thì bạn có thể làm một vài cái mẹo nho nhỏ sau. Đầu tiên là bạn hãy bật bật cái chế độ làm việc lên, chế độ làm việc thì khá là đơn giản thôi, bật lên thì nó sẽ giảm bớt cái lượng thông báo. Tuy nhiên thì bạn cũng đã chia sẻ là bạn khá là lo sợ việc bỏ lỡ những cái thông báo quan trọng, đúng không? Thế thì bạn có thể đặt một cái setting nó khá là, gọi là, tùy chỉnh theo bạn nhá, đấy là bạn tắt hết các cái thông báo của ngân hàng đi, tắt hết những cái thông báo không quan trọng của ngân hàng đi và chế độ làm việc, nhưng mà để mỗi cái chế độ đấy là giữ cuộc gọi và giữ những cái tag cho bạn thôi, tag tên của bạn mà thôi, còn lại thì tắt hết cái thông báo đi. Ngoài ra ấy, thì để có thể tập trung hơn bạn cũng nên để điện thoại nó ra xa khỏi cái khu làm việc của mình hơn một chút, có thể là bạn để nó ra để đằng sau lưng thôi, những cái chỗ nào mà bạn không với tay và cầm ngay được. Thế thì cũng khá có thể làm cho bạn bớt tập trung, bớt cầm điện thoại lên được, thì bạn thấy làm như vậy có phù hợp không?
Ừm, mình cũng chưa thử cái tính năng đấy của điện thoại bao giờ. Mình biết là có cái tính năng năng đấy nhưng mà mình chưa thử, chắc là mình sẽ thử sử dụng để xem hiệu quả nó có tốt hơn không. Mà cũng có một cái cũng khá là quan trọng nữa, là đấy là những cái vấn đề ngoại cảnh rồi, còn bản thân mình, mình nghĩ là mình đã có chia sẻ lúc nãy ha là mình rất là khó để tập trung ấy! Thì không biết là có cái mẹo nào hay là có cái cách nào để mình có thể cải thiện được cái tình trạng đấy không ha?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Có chứ bạn. Nếu mà bạn cảm thấy rất là khó tập trung trong lúc mà làm một cái việc, thì bạn có thể thử áp dụng cái phương pháp Pomodoro thử xem làm sao nhá. Phương pháp Pomodoro tức là bạn sẽ học tập trung cao độ trong một cái khoảng thời gian thật là ngắn thôi. Có thể là bạn cảm giác đạt được đâu đấy tầm khoảng 25 phút chẳng hạn là rất là dài rồi, nhưng mà lâu hơn nữa thì 45 phút, còn nếu mà không được thì chỉ cần 15 phút thôi là cũng rất là đủ. Sau đấy thì bạn sẽ tự cho phép bản thân thư giãn thật là sâu, có thể là đi ra ngoài đi bộ hoặc là duỗi tay, duỗi chân, đi ăn cái gì đấy, uống cốc nước, hoặc là chỉ đơn giản là ngồi bấm điện thoại thôi cũng được. Nhưng mà nó phải thật là thư giãn đầu óc trong nghỉ trong khoảng tầm 5 phút. Ví dụ như kiểu là học à nhầm làm việc 25 phút nghỉ 5 phút này, hoặc là nếu mà muốn dài hơn, muốn giải giải trí lâu hơn thì bạn cũng sẽ phải tập trung lâu hơn, đâu đấy tầm 45 phút tập trung thì nghỉ 10 phút, 15 phút. Thì nó sẽ làm cho bạn, kiểu, có một cái khoảng thời gian mà bạn sẽ phân biệt được giữa hai cái khoảng thời gian đấy là giải trí cũng như là làm việc. Mà như thế thì cũng không bị, gọi là, lấn quá là sâu và bạn sẽ không phải làm, kiểu, hàng tiếng, hàng tiếng đồng hồ liên tục, thì nó sẽ rất là mệt cho đầu óc của bạn. Thì như thế nó sẽ thoải mái hơn nhiều đấy, bạn hãy thử xem sao nhá.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, mình nghĩ là đấy là một cái cách khá là hay ấy chứ. Có nghĩa là mình sẽ ph ờ, coi như là, tự thưởng cho bản thân sau một khoảng thời gian mà mình đã tập trung, và sau đấy thì mình sẽ có lại cái nguồn động lực để mình tiếp tục cái công việc của mình, đúng không?
Ừm. Đúng rồi. Ngoài ra ấy thì cũng là bạn
Ừm, mình nghĩ là cái cái vấn đề đấy cũng hay.
Ừm. Ngoài ra thì mình cũng nghe thấy bạn đã chia sẻ thêm đấy là cái mục tiêu chính, cái công việc chính của bạn mà bạn rất là muốn hoàn thành trước năm nay, nhưng mà bạn lại chưa có một cái đường hướng rõ ràng và nó khá là mù mờ, bạn đang chưa biết bắt đầu từ đâu, đúng không? Thế thì với cái vấn đề này nhá, bạn có thể thử đầu tiên là đặt ra cho mình một cái kế hoạch, có thể là một cái kế hoạch sơ bộ, một cái khóe hoạch rất là đơn giản thôi. Nhưng mà cái yếu tố đầu tiên mà bạn cần phải làm, yếu tố quan trọng nhất đấy là bạn đặt ra cho bản thân một cái bước, một cái bước đầu tiên, một cái bước rất là dễ làm, một cái bước thật là đơn giản và rõ ràng thôi, để bạn có thể làm, bắt đầu nó, định hình nó, giống như, kiểu, là đẩy nó vào một cái mạch, một cái một cái vận động ấy, đẩy nó vào cái thế vận động ấy, làm như thế thì bạn sẽ có đà, sẽ để có thể bắt đầu hoàn thành nó sớm hơn được. Còn nếu mà cứ bắt đầu xong rồi bạn lại cảm thấy là không biết đi về đâu, không biết là đi hướng nào, nó rất là dễ nhanh nản và bạn sẽ rất là dễ bỏ cuộc khi mà bạn cảm thấy là nó chẳng thể làm được cái gì cho mình. Thì cứ hoàn thành một cái bước đầu thật là dễ dàng, thật là đơn giản thôi, rồi mười bạn sẽ định hình được nó ra như thế nào và bạn sẽ dễ dàng, gọi là, làm theo hoàn thành được nó thôi.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, cảm ơn bạn vì rất là nhiều về những cái gợi ý về những cái mẹo ngày hôm nay mà bạn chia sẻ cho mình, mình sẽ thử áp dụng nó và mong là khi mà áp dụng những cái điều đấy á, thì mình sẽ đạt được những cái điều mà mình mong muốn ha.
Ừm, mình cũng chúc bạn là sẽ thành công, có thể sớm hoàn sành được cái công việc này, cũng như là có thể nâng cấp được, cải thiện được cái sự tập trung của mình nhá. Thì cứ thử thay đổi môi trường, cứ thử làm theo mình nói xem sao. Cảm ơn bạn ạ. Chúc bạn thành công.
Cảm ơn bạn rất là nhiều.